Uhum, uhum.
E com hábitos de higiene vem a questão da saúde também, né, se você não sabe, ah, escovar seu dente, se você não sabe manter uma saúde bucal, você pode acabar, né, tendo uma saúde bucal péssima.
Sim. Sim, sim. Você sabe que eu quando criança, eh, eu quando quando criança, eu me lembro que tinha na na minha escola, eu estudei em escola pública, mas isso isso eu me lembro, eu acho que se perdeu, eu não sei, eu a eu acho que hoje em dia não tem mais isso. Mas eu lembro que tinha um dia que a que as crianças levava a escova, na levava escova todo dia, mas, eh, que eles passavam flúor assim, aí todo mundo lá ensinava, ia todo mundo na pia escovar o dente, eu me lembro disso.
Hã, culinária também. Hum. Olha, na minha época não teve. Eu posso te falar que na minha época não teve, pelo menos na escola que eu estudei, assim. E uma aula de culinária também, eu acho que todo mundo precisa aprender a cozinhar, porque comer é um um a base do ser hum é essencial para vida, você tem que saber cozinhar, independente se você é mulher ou homem, você tem que saber cozinhar, você tem precisa comer.
<laughs> E eu e eu me lembro. É essencial, né. <laughs> É verdade. O pessoal não sabe nem se virar, né. É verdade. <chuckles>
Sim, sim. Então eu acho que tá faltando um um preparo assim desde a infância, né, porque às vezes tem muitos pais que não preparam, tem muitos pais que não preparam.
Uhum, uhum, é verdade, é verdade, porque também tem muitos pais que não estão presentes ali, né, na vida dos filhos assim. Exato, exato então eu
Claro, porque trabalham demais, né. Uhum. Agora que nessa geração a mãe e o pai precisam trabalhar, né, fica mais difícil.
É verdade. E a gente, e é e acaba é as crianças acabam sem sem essa habilidade, né, acaba se ne se não tiver alguém ali para ensinar, seja uma avó, uma né, alguém está tem que estar ali ensinando, na na escola não tem, é verdade. Na escola não tem. Mas, e eu acho, assim, tem tem uma outra coisa também que me que sempre m me pegou, assim, que que eu me lembro de toda a minha vida escolar, eu não sei se para você também foi assim, mas eu me lembro que eu aprendia as coisas, e aí eu não sabia pra que que eu ia usar aquilo, então aquilo
Sim. Uhum. É, é. Hum. Hum. Ah, com certeza, tem muito
as coisas não faziam sentido pra mim, sabe eu falo: "Me mas por que que eu vou usar isso? Vou usar não no no quê?". Então eu acho que podia melhorar isso se tivesse um sentido, assim, eu estou estudando isso para quê? Se os professores pudessem dizer olha, você está estudando isso por por que você aprender a fazer isso, você vai usar nisso, sabe. Eu acho que faltava isso, assim, sabe, sempre faltou, eu acho que falta ainda hoje, sabe, para que que eu estou estudando isso? No que vai me levar, sabe. <chuckles>
Ah Sim, sim. Sim. Eu eu eu lembro quando eu estava estudando biologia, nós estávamos aprendendo sobre o sistema digestivo.
Hum.